Justement tu as tu as parlé d'alternative, heu heu, l'alternative un peu au café, bah, ça peut être justement ces boissons énergisantes, que ce soit le Red Bull ou autre, ou le Monster, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose, heu heu, que que tu prends? Heu, si oui, est-ce que tu le prends, heu, pareil par rapport uniquement à son effet, booster ou alors, heu, cette fois, c'est il y a le goût un peu qui prime aussi dessus et comment, voilà? Comment tu vois un peu ces boissons là?
Mmh mh. Ah! Mmh mh. Ah c heu, c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce qu'en fait, avant le café, j'ai commencé par ça, parce que moi, j'étais à la base assez plutôt boissons sucrées et cetera, et le café, j'ai commencé très tard, hein. J'ai dû, je crois que les me 1ers cafés, je devais au a avoir aux alentours de 34 ans, 33 ans. C'est j'ai commencé vraiment tard, heu. Heu, ah oui, oui, hein, c'était c'était a assez tard. Avant, je je j'aimais pas l'odeur, j'aimais pas les boissons chaudes de manière générale. Pour moi, une boisson chaude, c'est quand tu es malade. En fait, c'est je voyais pas, heu, l'intérêt de et donc, en fait, donc j'ai commencé par du Monster. Moi, j'aimais beaucoup ça, le Monster, en termes de goût, en termes, heu, d'effets aussi. Mais après, heu, plus tu grandis et plus tu vois à quel point, heu, ça peut être très dangereux pour la santé. Il y a que des trucs toxiques, chimiques dedans, c'est que du sucre, et cetera. Donc, heu, c'est vrai qu'à un moment, bah, heu, ce j'ai été sensibilisé par exactement! Avec le recul, j'ai dit: «Houlà, faudrait peut-être que j'arrête un peu tout ça». Et puis même, je voyais, heu, aussi sur hem, heu, j'ai je commençais à avoir des reflux gastriques, heu, à ce niveau-là, donc du rejet et je me suis dit: «Hou, là, non, non, c'est faut que j'arrête, heu faut que j'arrête ça». Et c'était, mmh, «difficile», entre guillemets. Mais après, je me suis tourné vers le café. La 1re fois que j'ai goûté, j'ai pas du tout aimé, mais j'ai senti l'effet, par contre. Je me suis dit: «Ah! D'accord, je comprends un peu maintenant». Ça y est, je commence à peu le comprendre le monde du café, pourquoi les gens en boivent tant, et cetera. Et du coup, voilà, j'ai fait cette, heu, passerelle là et c'était plutôt sur un côté de santé de quand j'ai réalisé que les boissons énergisantes étaient très, heu, très mauvaises pour la santé et que heu, en plus, moi, il m'en fallait plus d'1 seule. Donc, c'est c'est, heu donc à un moment voilà, c'est c'est comme ça que j'ai fait la passerelle exactement. C'est pour ça que j'ai fait la passerelle et que je suis passé donc, heu, rien à voir presque, pour moi, donc au café sans sucre, quoi.
Ah! Ouais. Ah oui, donc très tard? Ah OK. Ah oui! D'accord. Ouais. Ah oui! Et ce recul-là de OK. Bien sûr. Ah, OK. D'accord. Oh, OK. <chuckles> Bien sûr ouais, donc, heu, ça rajoute un risque, quoi.